Ouais, ça dépend, ça dépend heu, Ça dépend du temps, heu et heu, de la, heu, comment dire? Du du du du à quoi ressemble la la commande. Heu, Je suis heu, je suis un, mmh, comment? J'aime beaucoup les sandwichs. Donc en fait, ça me dérange pas
Quand même. Ouais. Ah d'accord.
de, heu, de me faire un petit sandwich et me faire un petit une petite recette. Bah oui, parce que c'est finalement, c'est de la c'est c'est tu peux, heu, avoir de la créativité dans dans l'élaboration d'un sandwich. C'est une c'est une structure, c'est, heu, c'est c'est de l'architecture, hein.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Tu
Couche après couche, strates après strates après après strates